Olhamos, assim, umas 2 ou 3 filas para longe, o vovô lá, emburrado.
A da ah, espera aí, na me na mesma fila só que para trás ele estava.
Na mesma fila, mas, ah, são são várias filas. Nós estávamos em uma, ele estava 2 ou 3 filas para o lado, assim, perto da gente. O mo ele ele não tinha visto a gente. Falei: "Amor do céu, olha lá, seu pai". "O quê?" Aí estava lá emburradão
Ah, tá. Que tipo desce em outra é outra escadaria que desce. Hum. Hum.
Aí acho que o o f o o o nosso filho foi lá chamar ele, olhou assim, aí veio, mas veio bravo, bravo, bravo, bravo.
Ele Aham. Olha, aham. Hã.
E para mim aquilo foi totalmente alienígena. "A onde vocês estavam? Como assim que vocês me deixam esperando 1h30?"
Aham. Ah.
Falei: "Ô louco, vou deixar a minha esposa" "segurar esse B.O aí". Porque f
É, e depo e depois outra, né, você não estava sabendo o que que estava o que que você fo É, tá.
Visi visivelmente alterado bravo, e e parece que ele tinha razão. Mas foi nós que fize ficamos esperando 1h30. Por quê que
Hum. Uhum. Né.
Aí depois de um breve bate-boca e todo mundo acalmou.
Já acabou?
A minha esposa disse: "Vamos desembarcar? Te encontro no quarto". Ele entendeu que era no 4º andar do navio.
Ah. Ai, nossa!
Porque o 4º andar é onde são os restaurantes, as coisas onde geralmente a gente se encontra.
Tá, ai. Sim, é. Olha, quando você disse dessa mensagem, eu entendi quarto quarto, assim, a cabine, né. Mas talvez se ela tivesse usado cabine, ficasse mais claro para ele. Hã.
Mas ela quis dizer o quarto. Sim. Foi a discussão. "Mas mas pai eu não es eu não escrevi 4º andar. E ele falou: "Você não escreveu cabine, você escreveu quarto". <laughs>
Ai, nossa! E é
Mas a cabine é um quarto, tem cama e é, enfim.
Sim, é.

Tava todo mundo, o motorista sem graça, tadinho, é amigo nosso de anos. Falei: "Ah, me desculpa, meu amigo que eu", eu falei: "Mas"
Hum.
não, não tem não tem o que desculpar, a culpa é a minha. Mas eu simplesmente li a mensagem na minha cabeça, aquilo que queria dizer, que ele tinha colocado tudo no carro e não tinha. <laughs>
Uhum. Tá. É porque na verdade, ele era um motorista, né, então assim ele, ah, teoricamente ele não tava ali responsável por essa entendeu? Por essa por essa, logística de que coloca.
Não. De jeito nenhum, mas ele estava com um um um funcionário que eu nem conhecia, que veio só para pegar as coisas e colocar
Tá. Um ajudante. Aham. Hum. Ai nossa.
Ele não não tinha nenhum outro serviço, só esse.
Tá. Aham.
E pronto, na na minha cabeça foi uma coisa muito óbvia, na cabeça deles
Hum. Aham.
Para não ficar me questionando, não sei porque mas, já que já que ele entrou e está calado né para fazer nada então vamos embora. Lá no aeroporto, o ajudante falou eu achei estranho mesmo, você não pediu para pegar nada, eu vim aqui só para isso. <laughs>
Aham, é, é. Por que você não perguntou isso lá, né. "Pô, não tem que pegar nada? Vem aqui para quê, né". Puxa vida.
Mas a culpa foi totalmente minha. Não é não custava eu descer, da porta principal da casa e só olhar assim, era era literalmente uma olhadinha de de ombro assim ó, para dentro da garagem.
Ai, nossa. Uhum. Tá, aham.
Mas foi engraçado, a minha esposa chegou lá e como que você me faz uma dessa? Olha amor, saudade de você. <laughs>
Ai nossa. <laughs> "Que bom te ver, não estou com muita saudade já.", é.
É. E uma outra foi com ela. <laughs>
Ai olha só, uhum, bora saber dessa, hum.
Todo mundo todo mundo no navio de cruzeiro
Uhum.
e 7 dias de viagem então, acaba que, as pessoas até têm prazeres e interesses diferentes então, o vovô, o pai dela, estava em um outro canto do do navio
Hum. Uhum.
e ela -ela eu e o e o filho mais velho, em cantos diferentes.
Uhum. Tá, era um era um navio que vocês estavam em família, então, você estava com a família dela?
Aí É. Então, iam descer em um país se eu não me engano era era a Rússia, sei lá, Escandinávia uma coisa assim.
Uhum.
E já estava atracado, estava chegando a hora de desembarcar para passear e conhecer.
Ah ok.
E ela